Ay, ako ang ginawa ko talaga nun nagtututulog ako. Siguro isang linggo din ako nagbawi ng tulog, ang aga kong natutulog na nun 7:00 na yata ng gabi tulog na ako.
Hmm, mm. Hmm, mm.
Ganun. Kasi, parang nag-bawi nga yung katawan mo kasi nga para kang pagod na pagod na hindi mo maintindihan. Di ba?
Mm, mm. Kasi ano, eh, hahanapin na lang din talaga ng katawan mo yun. Kusa nang gagawin ng katawan mo yun, eh, na mag-pahinga ka talaga. Kaso yun nga, minsan naman pag-sobra ka naman sa tulog, 'di ba, parang pagod ka din?
Oo. Oo. Totoo. Oo, kasi parang nasobrahan yung sa yung katawan mo sa paghiga parang na-ano ka na yung anong tawag dun nakadikit ka dun sa higaan. Oh, di ba, ang bigat ng likod. Oo, ganon. Pero kaya nga alam mo simula nung nagawa ko yun ng isang linggong diretso, no? Hindi ko ma-imagine yung trabaho ng mga taga BPO
Mm. Oo. Napako ka na sa kama. Mm.
Yung biruin mo umaabot sila ng taon ganun kada gabi puyat sila, isipin mo na lang yun, di ba?
Ah, oo.
Parang ang hirap pala.
Kaya totoo ang ako nadanas ko naman kasing mag BPO. Wala pa akong anak nun. So, parang kaya ko pang matulog. Pero kasi nung, nagka-anak na ako humanap talaga ako ng trabaho na makaka-match ng alam mo yun? Bilang isang bagong magulang na umaga 'yong pasok, may weekdays na day off, tapos talagang ba balanse hindi ako 'yong mahihirapan. Kasi alam mo, tap sabi mo nga hindi ko rin ma-imagine yung sarili ko na ganun yung routine ko. Tas gigising ako sa gabi, ay may nanay ka sa umaga, empleyado ka sa gabi.
Oo. Ah, okey lang. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo, tama naman yun. Oo. Oo. Totoo. Di ba? Para kang robot.
Mm, ang, ang hi ang hirap niya.
Di ba? Pan asan ni asan yung pahinga mo dun, di ba? Asan ang hustisya, di ba? Isipin mo na lang yung mga BPO na ilan ang anak, di ba? Tapos mga single mother, di ba?
Totoo. Mm, mm. Mm.

Parang isang beses na lang 'yon hindi ko na inulit talagang ina-adjust ko 'yong katawan, parang ni-reset ko lang 'yong body clock ko. Hindi kasi 'di ba 'di ako natulog, so 'yong kinabukasan natulog na ako sa tamang oras, tapos sinabi ko na, "Ops, kailangan mong unahin kung ano mga dapat mong unahin kasi 'di mo masabi kapag," alam mo 'yon 'yong anak ko ba ibabalik na. Eh, wala naman na akong choice kundi mag-adjust na lang talaga.
Oo. Oo. Oo. Work, tama. Oo. Tama, tama naman 'no, ang gand ang ganda din nung ginawa mo na hindi ka nagpasobra. Kasi madalas 'di ba pansinin mo 'pagka 'yong nasasanay ka 'yong overwork ka, nasasanay din 'yung katawan mo. Parang lagi kang naghahanap ng may gagawin, parang ganun.
Mm. Oo. Totoo, totoo, totoo hanggang sa hindi mo nalang din mapapansin, eh, napapagod ka na dahil masyado ka ng tutok sa pagtatrabaho.
Tot totoo, pero pa'no mo pa'no ba palatandaan na overwork ka, para sayo?
Siguro kapag ano na, nanginginig na ako. <chuckles>
Ayun, tama naman.
Eh, wag gag 'yung paningin ko na nanginginig na, 'yung kamay ko nanginginig oo, as in talagang nginig kong nginig sabi ko, kahit ila ilagay ko lang 'yung kamay ko ng nakalapat lang ng ganiyan mararamdaman ko nanginginig na siya sabi ko, "Ops kailangan ko ng matulog," ganiyan.
Nag parang naduduling ka na. Oo. Oo. Ay oo. Ayun pala yun. Overwork.
Ikaw ba 'yung mga palatandaan mo, ano siya?
Ganun din, sang-ayon ako sa 'yo. Alam mo ba ito maibahagi ko lang din nag nagsubok kasi akong mag-training ng ganiyan 'yong ang gi ang tulog ang gising ko, ay ang oras ng pasok, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Eh, hindi ka puwedeng basta-basta tumayo do'n sa ano, kasi meron sila no'ng tinatawag na Hubstaff.
Oo, oo. Mm. Mm.

Ang ang ano niya, iba 'yong pakiramdam mo, basta napapansin ko talaga 'pag pagod na ako 'pag 'pag gano'n na 'yong nangyayari sa 'kin, o kaya sobra na 'kong puyat. 'Yon ang mga indikasyon na kailangan ko nang huminto't magpahinga at ipikit ang aking mga mata.
Di ba. Oo. Oo. Oo, tama naman. Tama, tama. Ako din naman gano'n pero madalas kasi 'yong 'di ba kasi 'pag nasasanay na 'yong katawan mo sa gano'ng oras, minsan, 'di ba, ano, talagang kahit gustong-gusto mong ipikit, gustong-gusto mong matulog, hindi nakakatulog 'yong katawan mo. Hindi mo napapahinga, 'di ba?
Mm. Oo, kasi nasanay na 'yong body clock mo, na active ka sa mga gano'ng oras.
Oo, ayun nga, gano'n nga. Parang grabe nga 'yong adjustment ko no'ng isang linggo na 'yon, ah, isang linggo lang 'yon, ha. Pero parang sabi ko parang isang buwan na akong naggagaganito.
Mm, mm. Parang wala kang pahinga talaga.
Oo, tapos 'pag kukulitin pa ako ng anak ko, gigisingin ako kahit natutulog ako. Oh, 'di ba? Isipin mo 'yan.
Ay, 'yon pa naman 'yong hassle do'n, 'no? Kapag hindi 'yong kasabay 'yong oras ng anak mo, Diyos ko.
Oo. Totoo. Tas gi Talaga 'yong gising niya 'yong, "Ma, ma." 'Yong yuyugyugin ka. Gano'n. Oo, nakakaloka, ano. Pero ano ba, ah tawag dito. Tinigil simula no'ng nararamdaman mo 'yong mga gano'n, talagang tinigil mo na, hindi mo na inulit?
Oo, totoo, totoo. Oo, hindi ko na inulit kasi ano ako, eh, parang balisa ako, iritable, wala akong parang wala akong nagagawang maayos. Kasi nga puro trabaho na lang, eh, maski sa weekends nagtatrabaho ako. Alam mo 'yon, na parang inaano na lang din ako ng mga kaibigan ko na, "Lumabas ka naman." Sila na 'yong nag talagang alam mo 'yong susunduin na lang nila ako para lumabas, kasi nga, "'Di ka na namin maramdaman. Puro ka trabaho. Baka mamaya tumagos ka na sa pader." Ganiyan 'yong mga sinasabi nila.
Oh. Oo. Totoo. Gano'n, oo. Oo. Totoo. 'Yan, laging bukambibig ng mga tao, eh, 'di ba? Sobrang katatrabaho mo, baka tumagos ka na sa pader, 'di ba? Oo.
Mm. Oo, totoo. Kaya 'yon. Ang ginagawa ko naman para, alam mo 'yon, makapag-relax, eh, talagang sabi ko, "Sige deserve ko naman. Nakapagtrabaho naman ako nang matagal na panahon." Tas 'yon na, do'n na ako mag magre-recover na simpleng kape lang o kaya road trip lang, ganiyan. Nare-refresh nila talaga 'yong sistema ko.
Oo. Oo. Oo. Ah, oo. Oh, deserve mo naman 'yon kasi pinagpuyatan mo 'yong pangkape mo, eh, 'tsaka pang road trip mo, 'di ba. Oo, 'yong kape na 'yong kape na triple ang ang presyo sa tindahan, mga gano'ng kape. Oo, deserve mo 'yon kasi mm, oo.
Totoo. Totoo, totoo, tama ka diyan. Mm, mm. Eh, ano ba, ikaw ba, ano 'yong mga ginagawa mo para makapag-relax ka naman o kung makapag-recover?